يا أهلًا، مساء الخير، إيه الأخبار؟
السلام عليكم. <chuckles>
إبه الكلام بقى <chuckles> إزيّك، عاملة إيه؟
إزيّك؟ عامل إيه؟ الحمد لله، تمام. م كلّه تمام؟
كلّه تمام. طَب تمام والله، موضوع النهارده مهم أوي. هل تعتقد أن العدالة الاجتماعية موجودة في بلد في ب بلدنا؟ طبعًا إيه
أي آه، <chuckles> يبقى الموضوع صعب أوي. <chuckles>
يعني آه، ش مش عايزين نتكلّم في السياسة ولكن إحنا نتكلّم عن العدالة الاجتماعية، إحنا هن يعني يعني الموضوع هنا بينحصر في العدالة الاجتم فإحنا هنبدأ فيها ونقول <tsk>
اهم. اهم. إيه هي الصورة اللي بتتصوّرها أصلًا؟
ممكن ص أو ب يعني لأ، بُص أو هي إيه العدالة الاجتماعية أصلًا، إيه رأيك؟
العدالة الاجتماعية إن كل واحد ياخُد حقّه آآ، في دَولته بياخُد كامل حقوقه. آآ، م في ك في كل بقى إيه ال المظاهر الحقوق اللي هي مثلًا حقّه في التعليم، آآ، بياخُد حقّه مثلًا في الانتخاب، إن هو ياخُد جزء في السياسة، آمم، حقّه في البيئة اللي هو أصلًا قاعد فيها.
إمم. إمم. تمام. تمام. تمام.
آآ، بس هل هل هو مثلًا ممكن يكون كل واحد فينا بياخُد حقّه في الحياة في في دَولته؟ إمم، ما أعتقدش إن كل الناس بتقدر تاخُد، يعني مع مثلًا حقّك مثلًا في ال في الصحّة، اللي هو دي أهَم حاجة أصلًا الواحد بيبقى محتاجها صحّة، تعلّيم آآ
والله يعني أنتِ أنتِ تقدري تقولي إن إن في تحيُّز ل ل لفئة معيّنة، من فئة معيّنة مثلًا أو ممكن اهم.
ما آآ